И, э, знаешь, даже вот поз э, ноги на стол, посмотри там какой-то любимый сериал, разбросай обертки от конфет, там какие-то бутылки с пивом, ну всё, что ты хочешь да, э, например.
Да и <laughs> Класс. Да, да, можно так сделать. Я ещё, кстати, думал о том, что вот когда вот с работы часто звонят в свой выходной. У меня есть такое, что вот я вроде не хочу отвечать, потому что это мое нерабочее время и как бы я э в свой выходной не обязан этим заниматься. И я вот никак не позволял себе просто выключить телефон, и к ну, я всегда вот в любой момент должен ответить, вот если мне позвонят, ещё что-то. А вот, э, как ты думаешь, если я вот просто выключу телефон, даже если не на целый день, а там хотя бы на часов 5, возможно мне даже никто не позвонит, а возможно позвонят. И вот из-за этого я переживаю. Но я думаю, что ничего страшного не произойдет, если я морально упокоюсь как бы и просто абстрагируюсь от работы и отдохну. И даже если что-то произойдет, я думаю, там все взрослые люди и они смогут решить какой-то вопрос без меня, или если им нужен сильно я, то они подождут какое-то время, пока я смогу с ними связаться.
А да, такой хаос Мгм. Да. Мгм. Конечно. Конечно. Конечно. Безусловно, это твой законный выходной. И здесь это про установление правильных границ. Ещё знаешь, можно ещё сделать такую проделку: взять зубную пасту и вот, э, на зеркале в ванной написать: "Я вырос, мне всё можно".
<laughs> Класс. <chuckles> Да.
И вот ты просто проживи выходные <laughs> в этом, а уберёшь уже в в воскресенье. Да, в воскресенье вечером ты уже уберёшь. Да, и просто па посмеёшься, как классно ты нарушил правила. <chuckles>
<laughs> И пойти накупить сладостей. Да, целые ц целые Да. <laughs> О, блин, класс! Ну, спасибо большое за разговор, мне прям как будто бы легче, я как будто бы действительно разобрался в своей проблеме и, возможно, э, этой проблемы больше у меня уже не будет. Надо попробовать все твои советы.
Да, ты просто знаешь, слушай себя, вот ка что ты ощущаешь, да, вот, э. Может быть, те понравится даже сделать то, что ты всю жизнь хотел, вот нарушить правила, да, позволить себе вот так вот, э, всё разбросать. Э, и, э, ф потом Да, да. <chuckles>
М. Да, выключить телефон, не отвечать на звонки, смотреть сериал целый день, не вставая с кровати, почистить зубы, возможно аж вечером. <laughs>
Да! П стать плохим мальчиком, э, хоть раз в жизни <laughs> э, <laughs> и, э, ничего из-за этого не случится, на самом деле, плохого.
<laughs>